Não. Acredito, totalmente. As coisas os traumas, todos certamente, não vem da de nada consciente. Se fosse tão consciente, a gente conseguiria alterar, rapidamente. Era só você em compreender por que você faz e você não faz mais. A partir do momento que você entende, por que que você continua fazendo? Porque tem uma motivação ou outra que você não compreende racionalmente, né. Que é uma coisa é, uma coisa mais emocional, aí. É, e eu acho que os pensamentos negativos repetitivos, realmente, são uma coisa muito característica de alguma coisa muito do de um comportamento ou, talvez, um um vício, né, em ter em ter esse pensamento, mas por quê? <clears throat> Né. Então, eu acho que tem a ver com esses traumas, aí. É legal, acho que, talvez, investigar isso seja uma ideia.
Sim. Sim. É. É. Um gatilho, né. É. Exato. Exato. É. É. É, talvez, você começar por aí, você possa, se ajudar aí e melhorar, e ter uma mente limpa, né. A gente quer isso, uma mente com paz pra tudo que a gente precisa fazer, né.
Ou, pelo menos, uma não tão, eh, carrasca consigo mesma, né. Nossa. <laughs> Mas, olha, muito obrigada, eu gostei muito desse papo, gostei dessa dica, eu vou atrás disso, eu vou pesquisar mais. Vamos ver, talvez eu ache essa solução aí me ajude. Muito obrigada.
<laughs> Exato. Exato. Isso. Isso, escolha o que faz sentido pra você. Até mais.